Iıı, şöyle, ııı, İtalya'dayım ben ve, ımm, araştırmalarım sonucunda diyeyim, yani, işte, YouTube gibi bir platform var ya da, ııı, Türkiye'de de İtalyanlarla falan denk gelmişliğim olmuştu. Ben İtalyanları Türklere benzetiyorum ya, yani çok benziyoruz aslında, yani yapısal olarak
Tamam. <chuckles> Hımm. Ya genelde de hep, şey demiyorlar mı zaten, insanlar arasında da, eee, İtalyanlar, eee, Türklerin Avrupa'daki hâli gibi, böyle bir söylem de yok mu?
Evet, evet, evet, öyle bir, öyle bir durum var ya gerçekten. Sadece, eee, bizden daha sakin bir yaşayış var, belki bulunduğum şehir itibariyle, çünkü büyük bir şehirden geldim ve orada hayat akıyor. Yani bir şekilde hatta yakalayamıyorsun öyle ki, ııı, yani o tez canlılık, artık senin huyun da oluyor, oradaki o ya hep koşturuyorsun. Burada şimdi hayat Evet.
<chuckles> Belki de. Kesinlikle. Belli bir noktadan sonra değil mi? Sürekli bir koşturma, sürekli bir, eee, bir şeyleri, eee, yerine koyma ya da hızlı yapma, yetişme eğiliminde oluyor insan.
Evet. Evet, evet, ya tahammülün de kalmıyor artık, o kadar her şey hızlı ya, ya senin de beklemeye tahammülün falan da kalmamış oluyor. Şimdi buraya gelince, burası çok sakin, insan bir böyle bir bocalıyor, yani, e pa belki de, yani bu iki kültür arasında, beni en çok zorlayan şey olmuş olabilir yani, yavaş. Yavaş yavaş, sakin sakin ne bileyim insanların, ııı, molaları var yani ne bileyim işte, 12.00-13.00 gibi kapatıyorlar, saat 16.00´e kadar moladalar yani bizde, hani, yarım saat 1 saat Tabii.
İllaki. <chuckles> <chuckles> Ha, Türkiye'de yaş geldiğin yerde, anlıyorum ki bu şekilde değildi yani. Hiçbir şey kapanmıyordu. Hımm.
Değil, değil yok Tabii, yani orada insanların bir şekilde, bir zorbalanıyoruz aslında çalışırken de, yani insanlar böyle hemen her şey hallolsun istiyordu yani, orada ben çalıştığım bir dönemim de vardı. Orada insanlar hemen hallolsun istiyor ama buraya geldiğimde mesela, gördüm ki, o belge evraklar, ımm, peşinde koşarken, yani biz saatlerce bekledik, yani sadece dil bariyerinden değil bence yani, biz bekledik, bilmiyorum.
Hıı. Evet. Yani, değil mi? Ya beklenebiliyormuş demek. Hani böyle de, işlerin yürümesi mümkünmüş gibi bir yerde. Ya, peki, şeyi de merak ediyorum. Eee, dilden hani konu açılmışken, dilin, yani bu İtalyancanın, İtalya'da İngilizce bilmenin herhangi sıkıntısı var mı? İtalyanca bilmemenin ya da belki de biliyorsun, bilmiyorum ama, eee, bu, hani, nasıl bir ayrım senin için? İyi mi, kötü mü? Artıları, eksileri neler? Biraz da bundan bahseder misin?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Yani.